बिल्कुल सही कहा आपने। और, और भी बहुत सारा अ, एक्सपीरियंस है मेरे। जैसे कि <clicks tongue> यहाँ पे जब बाहर आया पढ़ाई के लिए रहा तो और भी बहुत सारे दोस्त बने जो साथ में अ, घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक पे ये ऐसे करके घूमने के लिए जाते थे और उसके साथ बहुत सारा वक़्त बिताया। तो और पढ़ाई पढ़ाई के साथ-साथ दोस्त के साथ एक्सरसाइज़ व्यायाम भी किया। तो हेल्दी भी मतलब स्वस्थ भी अ, दोस्त क वही जो है सो सपोर्ट किया जी। स्वस्थ भी रहा दोस्त के साथ मिल के।
हुँ। जी। जी। मस्ती में रहे आप। आपका समय ज़्यादातर उन्हीं के साथ व्यतीत हुआ कि आपने देखा कि ये आप दोनों मिले, आप दोनों सुबह व्यायाम भी करते थे साथ में। जी, ऐसे ही मेरे स्थ साथ रहा कि जो दोस्त रहते हैं अपने जो साथ वाले, पहले से साथ वाले, उनके साथ अपन ज़्यादातर गतिविधियाँ साथ में ही करते हैं। अपन ने देखा होगा कि सुबह उठना, कहीं घूमने जाना, कहीं क्या कुछ-कुछ खाने जाना या रात में व्यायाम वगैरह करना, या रात में वॉक करना, जिम जाना ज़्यादातर आपने देखा होगा। ऐसी भी बहुत गतिविधियाँ हम उनके साथ करते हैं।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, जी। हुँ, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जिन पे आप हाँ, हाँ। आँख बंद करके ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं, आप उन पे विश्वास कर सकते हैं। आज के टाइम में ऐसे भी हैं बट अपवाद है। बहुत सारे नहीं होते हैं जो कि आपको धोखा देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। पर बहुत सारे ठीक हैं मतलब
नहीं, हमारा मनोरंजन भी होता है अपना जाने में साथ में उनके। धोका नहीं, लेकिन जो अ, धोखा तो नहीं ये देस बोल सकते अपन उसको। सही भाषा में ऐसा रहता है कि वो अपने मतलब को देखने के लिए मतलब वो अपने आप को प्राथमिकता देते हैं। अपने हर एक दुःख सु दुःख में साथ नहीं देंगे वो, उस चीज़ के लिए।
जी। जी, जी। हुँ, हुँ सही कहा आपने। हर हर स समय जो है सो वो हुँ, आपने
प जी, जी। अपन उनसे उम्मीद करेंगे तो वो अपनी उम्मीद तोड़ेंगे उस समय पे।
हुँ, हुँ सही कहा। क्योंकि एक तरह से बोला जाता है ना कि मतलब अ, कलियुग चल रहा है और कलियुग में अ, पता नहीं क्या होगा। बोला जाता है कि बहुत कुछ जो है सो देखने के लिए मिलेगा अ, यहीं कलियुग में। तो वहीं देखने के लिए मिलता है कभी-कभी। है ना?
यस लेकिन अभी अपने अच्छे दोस्त हैं जो पहले के समय में व्यतीत है अपन ने जो पहले से बनाए हुए हैं उनमें तो कोई बदलाव नहीं आया है अभी तक। अपने वैसे के वैसे दोस्त हैं। जो बदलाव देखा है मैंने तो अभी जो अपने नए-नए दोस्त मिलते हैं या जिनसे अपन बातचीत कम करते हैं, संगती बोलते हैं। काम वाले दोस्त होते हैं जहाँ पर कोई जगह पे अपन काम कर रहे हैं उसी समय के लिए उतने ही दोस्त बने रहे रहते हैं उसी अं समय अंतकाल में। तो वो दोस्त वो उसी लि के लिए रहते हैं। लेकिन जो अपने शुरू से ही साथ में रहे, साथ में खेले तो उनकी बात तो अलग ही है।
नहीं। जी, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ।

बिल्कुल। बहुत बहुत आप जैसे वहाँ पे अ, नदी होता है, तालाब होता है, जो कि शुद्ध हवा नेचुरल जो कि आपको शहर में बहुत कम मिलेगा और नदी में वो वो तैरने का मज़ा, पानी से ठंडा पानी से नहाने का मज़ा, और अर्ली मॉर्निंग जब सुबह आ सु सुबह आप जब गाँव में उठते हैं सुबह-सुबह, तो चिड़ चिड़िया का चहचहाना, ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है और आप अपने मतलब जिसे दोस्त समझते हैं, उ उ अ, पिता या फिर भाई, उन लोगों के साथ अगर आप जाते हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है मेरे ख़्याल से, है ना।
जी। जी। अलग ही मज़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि अपन उनके साथ समय व्यतीत करते हैं तो मज़ा आता है। जैसे कि मेरे गाँव में नर्मदा नदी है, तो मेरे को वहाँ पे मैं उसको हमेशा सोचता हूँ, शहरों में आके मेरे को बहुत याद आती है वहाँ की।
हुँ, जी। जी। हुँ, हुँ।
कि नहाना, मज़े आता है। जैसे जैसे ही मैं गाँव जाता हूँ, तुरंत पहले नहाने के लिए मैं वहीं पे जाता हूँ।
जी। हाँ, और हुँ, हुँ।
तो वो बहुत अच्छा एक एहसास है मेरे लिए।
जी और वहाँ पे हमारे जो मतलब अ, देवी-देवता हो गए, वहाँ पे भी जाके थोड़ा-सा दर्शन कर लिए वहाँ, व वहाँ भी बै
वो अपने मंदिर हैं वहाँ के पहले के देखे जाएँ तो, जो अपन शुरू से वहीं पे अपन जा रहे हैं।
और हाँ। जी, जी, गाँ हाँ, गाँव में होते हैं अ, सभी के अपने अ, देवता, तो वहाँ पे जाके बैठ के ना ओ वहाँ भी जो है सो सुकून अ, अजीब सा सुकून मिलता है। आप भले पूजा करो या ना करो, जाके केवल बैठ जाओ वहाँ पे उस स्थान पे, तो मतलब इतनी इतनी शान् जी, जी, बिल्कुल इतनी शांति मिलती है ना कि उसका तुलना ही नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल से और अपने सहपाठी के साथ, अपने कभी दोस्त के साथ चले गए कि चलो मेरा गाँव घूम के आते हैं, इस तरह करके, तो या फिर आप कभी अप
वहाँ पे अपनी शांति और सुकून की बात होती है, अपनी वहाँ पे।